Okay, ho presente, ho presente.
Però è un po' lunghetta, abbastanza lunga. È un po' lunga.
Cosa? Eh, sì poi, pa tipo spade, guerre, cose così. Ecco okay. Mhmm, insomma, eh me l'han me ne han parlato bene.
Sì, sì. Quindi non so se ti piace il gene però è molto bella. Poi ho visto bah, in realtà è molto bella perché una cosa bella di quella serie è che, penso sia l'unica serie al mondo, che hanno fatto che non gliene frega niente se devono fa sparire i personaggi principali, far succedere cose che non devono succedere. Loro lo fanno. Quindi t ti stai attaccata perché dici: "Com'è possibile?". Poi ho visto You.
<chuckles> Okay. <chuckles> Okay. Okay.